Ja, Algorithmen sind ja mittlerweile irgendwie echt auch so in aller Munde. Ähm, was würdest du sagen, wie prägen Algorithmen denn unseren Medienkonsum?
Unfassbar. Also, ich denke, dass das so ziemlich der größte Faktor in im in der in der Gestaltung unseres Medienkonsums ist, weil die Algorithmen ja dafür sorgen, was du siehst. Und es gibt so 'n ganz interessantes, ähm, ge eine ganz interessante Studie. Und zwar, äh, ist der TikTok Algorithmus dazu in der Lage gewesen, psychische Krankheiten zu erkennen, bevor sie aufgetreten sind, also, bevor sie sich gezeigt haben. Ja. Und
Mhm. Mhm. Mhm. Echt? Okay, und ähm also, weißt du, wie die das herausgefunden haben?
<smacks lips> Äh, ja genau, das war so 'ne Langzeitstudie und im Prinzip ging's in der Studie darum, man man sagt ja, ähm, de du man, dass der sich dass sich der Algorithmus besser kennt als du dich selber, ähm, was übrigens auch, ähm, äh, bewiesen wurde in dieser Studie. Und, ähm, genau, dann da wurde quasi nebenbei, ähm, das auch noch festgestellt, wie genau, weiß ich jetzt grad gar nicht, aber ich fand das unheimlich interessant und es macht ja auch Sinn, weil
Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Das ist, ja. Also
weil ich finde so <chuckles>
das ist, äh <chuckles> Entschuldigung, das ist also, es ist wirklich spannend. Ähm, ich ich frage mich nur, wie, ähm ja, wie die das herausgefunden haben und vor allen Dingen, wie, ähm, das ja dann auch eben vielleicht zusammenhängt, was der Algorithmus einem gibt und w was das für eine Auswirkung ja dann auch auf die Psyche hat.
<chuckles> Alles Auf jeden Fall. Also, was mir dazu direkt einfällt, ist die politische Radikalisierung, was ja ein ein massives Phänomen ist, dass, ähm dass eben also dass das Internet dazu leu neigt, die Leute zu nehmen, in eine Bubble zu stecken und dann diese Bubble nur noch zu verstärken, indem sie die Leute einfach nur mit gleichdenkenden Leuten umgibt. Weil ist ja logisch, wenn ein Menschen nur noch mit n gleichdenkenden Leuten umgeben ist, dann wird der in diesem in seiner Meinung, in seinem Thema natürlich immer weiter bestärkt. Das funktioniert ja in alle Richtungen, ähm, und
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Also, das ist, ähm ja, ist ja wirklich auch schon echt gut erforscht, dass, ähm, man da schnell eben in seine eigene Bubble so abdriftet. Ähm, vielleicht also, was mich grad noch mal interessieren würde, ist, wie würdest du denn so grundsätzlich überhaupt, hm, so 'n
Genau. Mhm.
Algorithmus beschreiben oder eben so 'n Empfehlungsalgorithmus?
Hm, also das fängt ja schon also das das geht ja über wahnsinnig viele Sparten. Ein Algorithmus ist ja grundsätzlich erst mal eine eine Folge von Informationen. Das heißt, ein Algorithmus kriegt eine Information und daraus erzeugt der Algorithmus ein Ergebnis. Und das fängt ja das es gibt's ja zum Beispiel bei Werbungen, dass du dass du, ähm bei Amazon wird dann halt getrackt, welche Sachen du dir anguckst, und deshalb kriegst du dann ähnliche Sachen angezeigt. Also wenn du nach Rucksäcken suchst und dann im nächsten Tagen in Amazon reingehst, kriegst du Rucksäcke gesucht, äh ge ange angeboten. Das geht dann aber auch weiter, dass du dann auf 'ner anderen Seite guckst und da kriegst du auch Rucksäcke angene geboten.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, auf einmal hat man den ganzen Browser voller Rückseite, <laughs> nur weil man einmal danach geguckt hat. Ja, ja, ähm, mhm.
Genau richtig, genau das. Genau das. Und in den Medien ist es halt eben noch viel, viel stärker, weil, äh, letztendlich ist es 'n Profitgeschäft. Algorithmen sind wahnsinnig profitsteigernd und deswegen geben die App-Entwickler vor allen Dingen zum Beispiel TikTok hat den stärksten Algorithmus, ähm, geben da halt unheimlich viel Geld für aus, kriegen aber das also kriegen aber ein massiv Vielfaches wieder zurück und deshalb lohnt es sich halt einfach unheimlich.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Äh, ja, und also würdest du sagen, das ist, ähm, auch etwas, was man ja von politischer Seite her stärker regulieren müsste, den Algorithmus? Oder würdest du eher sagen, das ist so was ähm, ja, da damit muss die Gesellschaft jetzt lernen umzugehen?
Ich würde sagen, dass es wie immer 'ne Mischung aus beidem ist. Also, letztendlich, die Politik wird nicht verhindern können, dass es Algorithmen gibt, einfach aufgrund der Menge an Geld, die dabei fließt. Also ich meine, selbst die Wahlen laufen ja über Algorithmen, die Wahlwerbungen laufen über Algorithmen. Also, die Parteien haben selber ein Interesse daran, dass es diese Algorithmen gibt. Was aber passieren sollte, ist auf jeden Fall, dass
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
die Algorithmen insofern reguliert sind, dass sie keine Fehlinformationen verstärken und dass sie
Mhm.
halt die Menschen nicht ins Negative verändern, weil das ist halt ein massives Problem. Zum Beispiel
Mhm. Das ist natürlich immer dann so die spannende Frage, ne, wo du das, ähm, grade meintest mit den mit den Fehlinformationen. Ähm, wer bewertet, was 'ne Fehlinformationen ist und was nicht? Also, ähm, da müsste man sich ja auf 'ne auf 'ne Stelle einigen, die wirklich so unabhängig ist, wo alle sagen: „Ja, damit kann ich, äh, leben, wenn diese Stelle sagt, das stimmt so nicht.“
Hm. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das ist ja 'n grundlegendes Problem. Du kannst ja nie sagen, dass ein Fakt ein Fakt ist. Fakten existieren ja im Grunde genommen nicht. Also, es gibt
Mhm. Ja, man kann leider alles irgendwie anzweifeln, ja.
ja, ich meine, es gibt auch in der Wissenschaft so viele Sachen, wovon jahrelang ausgegangen wurde, und am Ende, ja, Blut ablassen hilft doch nicht so, ne? <laughs> So <laughs> so, <laughs> genau. Und im Endeffekt ist es natürlich 'n valider Punkt, aber mu da muss ich auch ehrlich sagen, das ist halt 'n viel zu überdramatisierter Punkt, weil, wenn man sich auf 'n paar ich meine, wenn man jetzt sagt, der Himmel ist blau, das ist doch 'n Fakt. Ich meine, natürlich kann es sein, dass jetzt blau für jeden anders aussieht, und deshalb kann man nicht sagen, dass er blau ist, weil vielleicht ist das, was für den einen blau ist, grün ist, bla, ne? Aber der Himmel ist blau. Warum? <laughs>
Mhm. Mhm. <laughs> Ja. <laughs> Okay, ja. I ich ich verstehe, was du damit sagen möchtest. <laughs> Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, genau, abe Ja. <chuckles> Genau, die Frage ist natürlich schon so, ob man sich halt trotzdem auf irgendwas zumindest einigen kann oder ja auch muss, damit überhaupt irgendwas funktioniert. Also, man kann natürlich jetzt jetzt nicht irgendwie alles anzweifeln, ähm, aber, ähm, genau, g also bei der bei der Regulation, v vielleicht ja auch grade so bei Kindern und Jugendlichen. Ähm, hm, du hast ja jetzt grade gesagt, äh, man kann 'n Algorithmus jetzt natürlich nicht irgendwie groß groß einschränken, aber würdest du sagen, dass es da vielleicht also zum Beispiel in Australien gibt's ja ähm, ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile schon durch ist, aber da gibt's ja den Vorschlag, dass man TikTok, Instagram und Co. erst ab 16 freischaltet. Ob das dann funktioniert, ist noch mal 'ne andere Frage. Aber würdest du sagen, da sollte man vielleicht noch mal gesondert, ähm, drauf gucken, dass man da eben guckt, dass diese Algorithmen nicht unkontrolliert, ähm, auf auf Kinder und Jugendliche losgelassen werden?
Ja. Auf jeden Fall 100 %, weil Kinder und Jugendliche sind da ja unfassbar also, sind da ja unfassbar anfällig für. Ähm, und deshalb ist es umso wichtiger, dass dort halt eben geguckt wird, dass das also, natürlich, das Problem ist, dass es halt um Geld geht. Und wenn's um Geld geht, ist es immer schwierig, was zu machen, was halt am Ende Geld abschneidet, weniger Geld m und s letztendlich, wir wir wissen's alle, die Kinder sind mittlerweile mit 3 am iPad und machen ihr Ding, ne? Und und das bringt halt wahnsinnig viel Geld. Und aber es es es ich ich finde, es wäre unheimlich wichtig, da etwas zu tun. Und ich meine, das kann man jetzt natürlich auf Algorithmen beziehen, aber ich würde es auch generell beziehen. Solche Sachen wie TikTok sind für Kinder unter 15, 16,, 17, was auch immer nicht geeignet. Punkt. Also, da weil die einfach nicht da also, natürlich gibt es vereinzelt Leute, die dazu in der Lage sind. Aber 99 % sind nicht oder das g das geht ja auch noch weiter, aber im Endeffekt dann sind's Erwachsene, dann kannst du nix mehr machen. Aber die sind einfach nicht in der Lage, da ordentliche, rationale Entscheidungen zu treffen. Ich meine, in der Situation s äh, fühlt es sich für die für die Person natürlich rational an, aber ne?
Mhm. Hm, ja. Hm, ja. <chuckles> Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Äh Also, würdest du sagen, dass man da gesetzlich quasi das verbieten sollte, dass Kinder, äh, se schon TikTok benutzen können und dann irgendwie vielleicht so 'ne ja, so 'ne Altersschranke irgendwie einbaut?
Das wäre das das wäre natürlich ganz toll. Das Problem ist, dass das nicht funktioniert. Ich meine, wir kennen das alle. Es gibt viele Websites mit 18 Jahren Eintrittsbeschränkungen und das funktioniert einfach nicht. <laughs>
Mhm. Ja. <chuckles> Ja. <laughs> <chuckles> Also, es ist, äh, relativ leicht zu umschiffen. <chuckles>
Genau. <chuckles>
Ja. Ähm, was was wäre denn dann was, wo du sagen würdest, das das könnte helfen?
Die Eltern. Also, im Endeffekt musst du halt die Eltern abholen, dass sie ihre Kinder nicht da ran lassen dürfen. Hm, das habe ich bei meiner Generation massiv gemerkt. Meine Generation ist so meine Eltern sind einfach ohne diese Sachen aufgewachsen, die kennen das nicht. Und ich meine, okay, wenn mit wenn mit 13 ich bin ja ich habe ja erst in Anführungszeichen mit 13 mein Handy bekommen, ne? Dann heute ist es ja spät. Ähm, wenn wenn wenn man dann halt wenn alle mit ab 13 ihr Handy bekommen, dann ja wenn das alle anderen so machen, dann wird das ja schon okay sein. Habe ich mein Handy bekommen, und es war nicht gut. <chuckles>
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Aber also ich glaube, das ist halt ja auch dann 'n Punkt, der, was das angeht, dann ja auch wieder schwierig ist, dass selbst wenn Eltern da mitmachen, es immer welche geben wird, die nicht mitmachen und deren Kinder ein Handy haben und, ähm, das dann eben dazu führt, dass dann ja die Kinder, die es nicht haben, da ausgeschlossen sind.
Ja. Ja, auf jeden Fall, aber letztendlich Das wird es immer geben. Also es die Ki also das ist, hm wenn du jemanden hast, der ein Problem sucht, wird der immer ein Problem finden. Wenn es nicht das Handy ist, dann ist es, dass er keine Gucci-Cap hat. Wenn es nicht die Gucci-Cap ist, dann hat er halt irgendwas, was komisch riecht in der Pause dabei, was auch immer, ne? Es wird es wird immer was geben. Und da muss ich sagen, da da da also wenn man als Elternteil also wenn man wenn man von der Regierung im Prinzip gesagt bekommt: „Die Wissenschaft sagt, das ist scheiße, bitte lasst eure Kinder da nicht ran". Dann ist das, denke ich mal 'n-'n großer Effekt, den das den das hat. Ähm, wenn man dann natürlich 'n 'n Verbot noch mit reinmacht, ist das natürlich umso besser. Weil wenn die g Eltern sehen: „Oh, das Kind ist mit äh, mit 14 schon an WhatsApp", obwohl WhatsApp ab 16 ist, dann
<laughs> Ja. Mhm, mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja.
ne, dann wird es vielleicht noch mal 'n bisschen mehr 'nen 'nen 'nen 'nen Antrieb geben. Vor allen Dingen, wenn man die Eltern strafbar macht in dem Zusammenhang.
Mhm. Ja, das <chuckles> das wäre natürlich auf jeden Fall dann noch mal son 'n, äh 'n Antrieb. Ähm, aber, ähm, was mich jetzt, ähm, bei dir auch noch mal interessieren würde, ähm: Wie ist das denn bei dir und deinem Medienkonsum? Also, wo hast du das Gefühl, dass 'n Algorithmus, ähm ja, w wo merkst du das in deinem in deinem Alltag, so in deinem Leben, dass der irgendwie dich vielleicht auch irgendwo beeinflusst, ähm, oder vielleicht ja auch nicht? Also, hast du da irgendwie, äh, so, ja, Momente, wo du denkst: „Boah, das ist der Algorithmus und der kennt mich grade richtig gut?“
Definitiv. Also, das sind solche kleinen Sachen wie: Du hast mit deinen Freunden über ein Thema geredet, worüber du noch nie geredet hast. Und du guckst in dein Handy rein und siehst siehst dein Tik also siehst ein YouTube-Video genau darüber. Aber was ich da, glaube ich, erzählen kann, ist: Ich habe, wie gesagt es war nicht gut, wie's bei mir mit den Medien gelaufen ist. Das ist 'n Zusammenhang aus vielen verschiedenen Faktoren gewesen. Aber das Ende vom Lied war, dass ich im Prinzip massiv mediensüchtig geworden bin. In der Schule komplett von im Prinzip zweier Schüler auf fünfer Schüler runtergerutscht bin, mich das halt massiv in der Entwicklung natürlich auch zurückgeworfen hat und in allem.
Mhm. M ja. Ja, ja. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. W was was was war da so die das das Hauptproblem, also w welche welche Medien genau?
Äh, d die die Medien waren, ähm, am Anfang YouTube hauptsächlich. Ähm, und als TikTok dann gekommen ist, äh, auch TikTok massiv. Ähm, das Ding ist, es gibt Menschen, die sind da anfälliger für und es gibt Menschen, die sind da weniger anfällig für. Ich persönlich bin da massiv anfällig für, weil ich ADHS habe und mein Gehirn sucht quasi durchgehend nach Dopaminquellen. Und die sozialen Medien sind dann natürlich perfekt für und dadurch entsteht eine Notwendigkeit. Richtig.
Mhm. Mhm, okay, mhm. Mhm. Mhm. Ja, äh Die sind natürlich ja auch komplett darauf zugeschnitten dann halt, dass, äh also ich glaube, da bist du ja auch nicht der Einzige, der da diesem enormen Suchtpotenzial, ähm, so 'n bisschen, ja
Genau.
Ja, ich w ich weiß, also ist ja jetzt nicht, dass man da sich aktiv so hingibt. Sondern ist ja wirklich so, dass man da nicht viel gegen machen kann dann in dem Moment.
Auf jeden Fall. Und die Algorithmen sind halt eben das, was da massiv das Ganze verstärkt, weil im Prinzip, die Medien merken ja dann: „Boah, da drauf spricht er an“ und dann ballern die dich damit halt zu und dann kommt so was halt zustande. Und ich meine, mittlerweile bin ich in 'nem Alter, wo ich sagen kann: „Hm, ist vielleicht nicht so geil. Ich sollte jetzt vielleicht mal was machen. Ich muss jetzt hier hin, ich muss jetzt das machen.“ Während damals, hat mich halt nicht interessiert, ne, so.
Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Würdest du Mhm. Würdest du sagen, das kann dann in so mit dem Alter, dass du da wieder rausgekommen bist oder gab's da irgendwie bewusste Entscheidungen zwischendurch mal oder irgendwie, ja wie wie ist wie ist das gekommen, dass du da dann wieder wieder so m rausgekommen bist?
Das ist definitiv mit dem Alter gekommen. Und ich würde sagen, dass es bei mir hauptsächlich ein Selektierungsprozess war. Das heißt, ich habe schlechte Inhalte durch gute ausgetauscht. Dann habe ich zum Beispiel kalt TikTok aufgehört zu gucken, habe halt dann an stattdessen dann YouTube geguckt. Im Endeffekt ist mein Medienkonsum mittlerweile massiv besser. Es ist zwar immer noch viel, von der Zeit her, aber ich habe einen Algorithmus entwickelt. Man kann ja den Algorithmus auch bewusst beeinflussen, der halt eben sinnvolle
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
Inhalte eben mir vorschlägt. Und was ich zum Beispiel habe, aufgrund dessen, dass ich in der Schule so abgesenkt, äh sackt bin, habe ich im Prinzip kein Englisch gekonnt, weil ich halt ja auch in der Grundschule kein Englisch. Und das heißt, das war katastrophal. Ich bin in die Schule gekommen, jeder konnte Englisch, ich konnte kein Englisch, so, ne? Und das ging dann weiter.
Mhm. Ah, okay. Mhm. Mhm. Ja, das ist natürlich auch kacke, wenn man das dann halt sieht bei den anderen, dass die das halt äh, können und man selber ist da irgendwie dann so 'n bisschen abgehängt.
Genau richtig. Und dann dann war's so, dass ich alles zu Ende geguckt hatte, was es in Deutsch für YouTube gab. Deswegen musste ich englisches YouTube gucken und so habe ich Englisch gelernt.
Mhm. <chuckles> Ah, okay. Ach, okay, dann hat's ja so irgendwie im Unglück noch wenigstens so 'n bisschen was Gutes gehabt, auch. Ja.
Mittlerweile bin ich fast auf also ich bin in 'nem Bahn also, ich habe bei Weitem mehr Kommunikation also mehr Einflu also mehr Einfluss von englischer Sprache als von deutscher mittlerweile. Schon schon krass.
Ja. Okay. Okay, ja, also es ist ja auch irgendwie, äh, interessant, dass das dann da wenigstens so ein positiven Effekt, ähm, dabei dabei gewesen ist. Ähm, aber ja, also sehr spannend, wie es wie es bei dir jetzt auch gerade so ist mit den Algorithmen und wie sie vor allen Dingen früher da eben sich dich dich so sehr beeinflusst haben. Also vielen Dank für für diese Ausführungen.
Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Tschüss.